Halo. Selamat malam.
Halo halo, selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya, sehat?
Iya, heeh. Iya, sehat. Terima kasih, Mas, sehat-sehat, baik juga. Untuk Masnya gimana nih kabarnya malam ini? Heeh heeh.
<chuckles> Alhamdulillah, heeh. Saya juga, eee, sehat, Alhamdulillah, sehat walafiat. Eee, masih semangat kah, Mbak?
Syukurlah. Mhm? Oh, iya, tentu Mas masih semangat. <chuckles> Heeh. Karena memang walaupun besok hari Senin ya wah, nggak tahu nih besok tanggal merah apa enggak nih, tergantung ya, tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah tapi kalau misalnya saya nanya tentang besok nih ya, mungkin kita bisa berandai-andai atau membayangkan gitu ya Mas, untuk, eee, apa, besok-besoknya lagi nih, di masa depan. Jadi, kalau untuk Mas sendiri gimana nih, eee, membayangkan, apa ya, hidup Mas di 5 ke depan. Ada nggak, eee, mungkin hal yang ingin dicapai atau gimana? Keren ya, Mas, ya? <chuckles>
Hari ini? <chuckles> Ah hah. Ah hah ah hah. Heeh heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Mmm, mhm. Ah hah. Ah, gimana gimana, tuh? Heeh heeh. Waduh. Aha. Ada yang di <laughs> yang dicapai, mmm, sih pastinya, eee, ada ya. Lebih ke, eee, ngebayangin diri sendiri aja, jadi pribadi yang baik dan, eee, lebih mateng, gitu loh. Eee, hal utama yang emang saya ingin capai itu lebih ke, eee, stabilitas aja dalam kali karir.
Heeh heeh. Mhm mhm. Iya. Oh. Mhm mhm. Oh. Iya.
Dan juga finansial gitu loh.
Oh, wah, pengen juga sih saya Mas itu. <chuckles> heeh heeh, soalnya kalau misalnya ada stabilitas asik ya. Oh, gimana tuh pengembangan dirinya? Mhm.
Hmm. Heeh heeh. <chuckles> Pengembangan diri juga gitu loh. Mmm. Iya jadi lebih ke, eee, punya kerjaan tuh bukan, eee, cuman, eee, ngehasilin uang gitu ya, tapi juga, eee, ngasih kebuata ngasih kepuasan, eee, batin juga gitu loh. Itu kan salah satu hal yang emang sulit banget ya dicapai gitu ya, punya kepuasan batin saat, eee, kerja gitu loh. Heeh, saya juga ingin saya juga ingin ngebantu, mmm, keluarga lebih banyak pastinya ya. Bukin dalam bentuk, kin bukin bukan dalam bram bentuk mungkin dalam bentuk finansial atau misalnya dengan, eee, cara lainnya lah ya, mmm, saya juga ya jadi
Iya. Oh. Betul sih. Iya, benar benar. Mmm. Oh. Mhm. Iya, apa tuh?
kayak dalam tenaga kalau misalnya yang pasti sih, lebih ke finansial pasti ya, karena, mmm, saya pun, eee, pengen, a eee, bisa bergunalah. Kalau misalnya sejauh ini kan saya secara finansial tuh belum, eee, mampu banget, eee, ngebantu, paling ya kalau bulanan masih, tapi kalau yang lebih itu jarang, gitu loh. Jadinya suatu saat ya pengenlah ngebantu dalam segi finansial ke keluarga besar gitu.
Oh, iya, heeh. Betul sih. Oh, iya? Oh, gitu. Nah, gitu. Iya sih kayaknya asyik ya, eee, Mas, ya, kalau misalnya kita bisa membantu keluarga kita, eee, lebih apa ya, lebih lah pokoknya, lebih dari segala hal. Jadi mungkin mereka, eee, jadi lebih senang juga hidupnya gitu ya, Mas, ya, mungkin.
Iya iya, betul betul Mbak, heeh. Kalau untuk Mbaknya sendiri, apa yang pengen Mbak, capai gitu?
Mhm mhm. Eee, dan Iya. Ah, kalau saya mungkin, eee, lebih ingin apa ya, eee, kalau memang finansial, iya, bener, dan, eee, mungkin bisa apa ya, cukup untuk segala hal, cukup untuk membeli rumah, cukup untuk misalnya, eee, memberangkatkan umroh gitu ya, Mas, ya, heeh. Tapi juga saya mungkin ingin apa ya, eee, keluarga saya juga tetap sehat tuh sih, Mas, mungkin. Karena apalagi di, eee, di umur-umur sekarang kayaknya makin, eee, apa ya, saya melihat keluarga saya, apalagi orang tua saya, kok jadi tambah tua gitu ya, Mas, ya, udah tua. Terus tapi saya sangat berharap mereka itu tetap sehat, bisa, eee, apa ya, melihat cucu-cucunya tumbuh dewasa gitu. Dan kalau misalnya saya pribadi nih, bener, Mas, sama banget. Saya ingin mencapai, eee, apa ya, kebebasan finansial. Tapi mungkin itu beberapa tahun ke depan lagi ya. Kalau 5 tahun mungkin saya, eee, ingin menetapkan rencana agar saya bisa mencapai kebebasan finansial tersebut. Gitu sih, Mas. Mhm. Iya.
Iya iya iya. Heeh heeh. Mmm. <chuckles> Heeh heeh heeh. Mmm, mhm mhm. Tul. Oh heeh. Iya iya iya. Hmm. Iya iya. Heeh. Iya iya iya. Heeh. Oh, ya iya sih. Eee, karena emang untuk mencapainya pun ya, kita perlu, eee, usaha, eee, banyak sih, kalau si ini tuh, si apa, si financial freedom atau maksudnya kebebasan finansial ini gitu loh. Eee, kalau misalnya memang, eee, kita bisa konsisten dan sabar ya, eee, Insya Allah ya, kita pun bisa mencapai hal tersebut gitu ya. Memang, ya harus dibarengin juga sama tawakalnya, iya, terus, eee, konsistennya iya, gitu. Eee, jadi pun kita harus, eee, benar-benar serius lah dalam menjalaninya gitu loh, Mbak.
Mhm mhm. Nah, jadi Mhm. Finansial tersebut ya? Nah, itu dia. Mhm. Bisa gitu ya, Mas, ya? Oh, bener bener. Heeh. Heeh. Mhm. Nah. Iya harus serius, harus, eee, ada komitmen dan ingat ke tujuan gitu ya, Mas, ya. Tapi, eee, kalau misalnya membayangkan perubahan dalam karier atau pekerjaan, ada nggak Mas, kayak gimana tuh kalau misalnya membayangkan perubahannya?
Kalau saya sih bayangkan, eee se bayangkan perubahan karir saya itu sebagai ini aja sih kayak perpindahan dari pekerjaan yang bersifatnya, sekedar, eee, ngikutin arus gitu, eee, jadi karir yang emang saya pilih secara sadar gitu, eee, misalnya, ngikutin arus itu jadi yang penting asal kerja aja lah, eee, yang penting dapet duit tiap minggunya eh, tiap bulannya itu kan yang ngikutin arus banget gitu, beda kalau misalnya, mmm, orang yang kerja itu
Iya. Oh. Mhm. Iya. Mmm. Mhm.
Eee, milihnya itu secara sadar oh saya pengen kerja, saya jadi guru oke, itu jalanin, eee, dan itulah pekerjaan yang emang saya bener-bener pengen, jalani gitu loh jadi pekerjaannya yang benar-benar saya pengen gitu, eee, mhm.
Oh, eee, heeh. Iya. Mmm. Oke. Oh jadi mungkin ini ya Mas ya sesuai passion gitu kali ya pekerjaan atau karir yang ingin seperti itu dan, apa namanya jadi nggak hanya ya tadi kata Mas ya mungkin setiap bulan aja gitu ya Mas ya.
Mhm. Betul betul jadinya, eee, lebih ke, hal-hal yang Lebih inilah, lebih kita pun, eee, senang gitu loh, Mbak. Meskipun emang harus, eee, meskipun memang harus pindah keahlian atau misalnya pindah bidang, eee, mulai sesuatu dari nol, itu mungkin saya terjadi gitu. Cuman saya pengennya kalau misalnya pindah bidang, eee, ke bidang yang benar-benar saya pengen gitu loh.
Iya iya, oh. Heeh, iya. Mhm mhm. Iya iya. Oh, wah, asik tuh, Mas, mungkin, kalau misalnya mungkin, eee eee, Masnya suka berolahraga gitu kan, mungkin kalau misalnya pekerjaannya jadi pelatih gitu ya. Kalau misalnya muluk-muluk istilahnya gitu kan atau kalau Masnya, suka main game mungkin bisa pekerjaannya yang berkaitan dengan game seperti, eee, apa, developer atau desain game gitu kali ya, Mas, ya.
Mhm mhm. <chuckles> Iya iya iya. Mhm. Iya iya. Betul betul betul. Heeh heeh, atau enggak, eee, apa, kayak, eee, game writer itu kan bisa ya, penulis cerita game. Itu kan biasanya suka ada kan, misalnya kayak game writer gitu.
Mmm. Oh. Oh, iya iya? Ah, ini baru kepikiran sih. Heeh heeh. Oh, ada ya? Oh.
Ada. Heeh, jadinya. Kalau misalnya, Mbak, sendiri gimana? Apa tuh yang yang, Mbak
Menarik sih. <chuckles> Heeh heeh? Ah.
Pikirkan lah ya, misalnya Mbak nanti, eee, 5 tahun ke depan jadi yang seperti apa yang Mbak, eee, inginkan, gitu loh.
Iya, mmm. Mhm. Mhm. Hmm. Kalau, eee, perubahan dalam karir mungkin ini ya Kak, eh, dar Mas, sorry. <chuckles> Kalau misalnya sekarang kan sudah lumayan fleksibel, jadi saya sekarang sudah bekerja jarak jauh nih, ya. Nah, tapi saya ingin juga mungkin ada stabilitas. Bener kata Mas, tadi. Jadi, ada stabilitas dalam pekerjaan saya, sehingga saya enggak perlu mikir-mikir nih, "Wah, ternyata proyek yang sekarang saya kerjakan hanya, eee, apa, hanya 1 proyek." Misalnya saya sekarang sedang bekerja jarak jauh nih, sebagai penerjemah ya, Mas. Nah, itu hanya mengerjakan per proyek saja. Jadi, eee, setelah itu, saya menunggu pekerjaannya ya kalau misalnya ada proyek baru, gitu. Jadi, tidak ada stabilitas dalam pekerjaan saya sekarang. Jadi saya membayangkan, eee, 5 tahun ke depan nanti, wah, saya udah punya nih pekerjaan yang fleksibel, yang jarak jauh, sesuai dengan, eee, yang saya inginkan, sama tadi kata Mas ju Masnya juga, gitu.
Heeh. Heeh heeh. Heeh heeh. Mhm. Mhm. Heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Oh. Mhm mhm. Mmm. Iya sih pasti ya, eee, pastinya kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan tuh kita, selalu berpikiran, eee, untuk, eee, sesuatu yang emang, eee, berbeda dari, eee, sekarang gitu loh, eee, misalnya kita enggak tahu lah ya apa yang bakal kita kayak bakal yang, terjadi cuman, pastinya dalam 5 tahun ke depan ada sesuatu yang, emang berbeda yang, dari apa yang kita lakukan sekarang gitu loh.
Heeh heeh. Mhm mhm, nah iya. Mhm mhm. Heeh. Iya hal baik ya Mas ya. Mhm, bener berbeda serta lebih baik gitu dan mungkin kalau misalnya saya sendiri, eee, ada sih tantangan yang, pasti dihadapi ya Mas misalnya nih, eee, untuk kebebasan finansial, eee, kalau misalnya saya tidak berkomitmen gitu ya tidak apa, tidak konsisten untuk, merencanakan apa sih yang harus saya capai mungkin, malah jadi, eee, susah gitu ya jadi harus belajar kan kalau misalnya mau mencapai kebebasan finansial, harus belajar tentang investasi, harus belajar tentang keuangan gitu karena, kalau misalnya saya, males nih Mas untuk belajar, tentang hal-hal tersebut pasti itu adalah menjadi salah satu tantangan terbesar gitu. Ada lagi nggak ya Mas kira-kira tantangan terbesar dari Mas sendiri gimana nih?
Betul betul. Iya ya. Heeh. Iya ya. Heeh heeh. Iya iya betul betul. Heeh. Mhm. Mhm. Kalau tantangan, eee, terbesar itu lebih ke, eee, rasa ragu aja sih, eee, dari diri sendiri, gitu loh. Eee, kadang saya memang meragukan apakah saya tuh cukup mampu, atau layak mengejar cita-cita yang memang lebih besar, gitu loh. Eee, dan, ya, tentangan lainnya itu lebih ke disiplin sama konsisen konsistensi juga sih, Mbak.
Mhm. Oh. Mhm, gimana, tuh? Oh. Mhm mhm. Oh, mhm mhm.
Karena kan, eee, ngejaga semangat selama bertahun-tahun itu bukan hal yang mudah, gitu. Eee
Iya, sih, ya. Heeh heeh.
Yes. Apalagi kalau misalnya 5 tahun ke depan, kan kita pasti ada turun juga semangatnya iya. Tapi, eee, kita harus tau gimana caranya mengatasi hal tersebut. Jadinya, kita pun, eee, kayak istiqamah lah untuk, eee, terus ngejar, eee, apapun yang kita, eee, ingin kejar, gitu. Eee, selain itu juga, eee, kayak kita tuh harus ngeja nyadari kalau misalnya kondisi eksternal seperti ekonomi, kesehatan, atau situasi keluarga itu bisa ikut, eee, mempengaruhi jalur saya. Kalau misalnya saya nyerah, ya, berarti semua hal aspek itu tuh bakal ngaruh juga. Misalnya bisa lebih turun, atau misalnya bisa meningkat. Jadinya, segala yang kita seberapa hal yang kita lakukan itu terdam dampaknya ke hal-hal lain lagi lah, ke yang ke keluarga kita, gitu loh, Mbak.
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Oh. Heeh. Oh, gitu, ya? Mhm mhm. Iya. Mhm. Oh, gitu? Mmm, mhm. Oh. Mhm. Mhm. Oh, iya, sih. Jadi jadi efek domino gitu ya Mas, ya? Mhm mhm.
Mmm, mhm.
Oh, iya sih dan heeh, dan ini sih, Mas, benar, eee, kalau misalnya kita tidak ini ya, tidak ingat gitu kalau tujuan awal kita itu apa gitu ya. Tujuan awal kita misalnya tadi, eee, ingin mencapai, eee, kebebasan finansial misalnya no, wah, eee, terus kita akhirnya, eee, motivasinya turun. Jadi kita harus ingat nih tujuan awal kita seperti apa, terus akhirnya kita jadi semangat lagi mungkin untuk, eee, mencapai, apa namanya, eee, kebebasan finansial tadi gitu. Jadi mungkin iya benar sih, Mas, tantangan terbesar adalah salah satunya itu tadi, ragu akan kemampuan diri sendiri gitu ya. Jadi, eee, adanya, eee, ke tidak percaya diri atau mungkin adanya, eee, apa, tidak komitmen juga ke tujuan awal gitu dan tapi untuk Masnya sendiri ada enggak kayak kebiasaan nih atau hal baru ya yang ingin Masnya mulai lakukan tuh untuk mempersiapkan, eee, masa depan tersebut nih, Mas?
Betul betul. Heeh. Betul betul. Heeh heeh. Heeh heeh. Mhm. Heeh. Kebiasaan sih lebih ke, apa ya, mmm, belajar aja secara rutin gitu, eee, meskipun emang hanya 30 menit sehari itu bisa ngebantu banget dengan baca, terus ikut sus online ataupun misalnya, eee, berdiskusi dengan orang yang memang lebih berpengalaman, itu ngaruh banget sih buat saya. Eee, saya pun emang disiplinnya lumayan gitu untuk ngatur keuangan dari sekarang, dibantu dengan istri ya, gitu. Kalau misalnya Mbaknya juga ada kah misalnya kebiasaan yang, Mbak, yang baru gitu loh?
Mhm. Mmm. Iya iya. Oh. Heeh heeh. Mhm. Oh. Hmm. Oh, iya. <chuckles> Iya benar sih. Heeh heeh. Mhm. Eee, mungkin ini ya Mas ya, kalau misalnya investasi kali ya Mas, ya. Jadi, mulai lah, eee, belajar investasi gitu, eee, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Misalnya kan sekarang ada nih investasi yang cuma 1 bulan aja, eee, e seperti deposito, gitu, ya. Nah, itu mungkin dicoba gimana sih caranya, biar tahu gitu kan, sedikit aja lah mungkin sekitar, eee, berapa ratus ribu dulu gitu, biar tahu, "Oh, ini toh rasanya." Gitu, kan. Atau mungkin bisa menabung dulu. Menabung, eee, seperti apa nih, eee, kalau misalnya nabung, dan nggak dipakai. Kan kadang-kadang tabungan itu kepakai ya Mas, buat hal-hal tidak terduga tuh. Apalagi mungkin misalnya masalah kesehatan, atau mungkin ada keluarga yang minjem nih Mas biasanya. <chuckles> Jadi saudara yang minjem, atau mhm, selalu ada. Makanya, kan. Jadi, ada ya, eee, pengela e pengaturan pengeluaran tuh Mas setiap bulan, seperti yang tidak terduga. Ya, tadi itu, mungkin ada yang minjem, atau mungkin kita perlu untuk, eee, kebutuhan medis, seperti itu sih, Mas. Dan, iya sih, eee, belajar juga bener sih, Mas. Belajar untuk, eee, apa ya, hal-hal yang mungkin ingin kita pelajari. Dan dan itu tidak terbatas kepada, eee, hal-hal yang memang, eee, hal lain di yang s di luar bidang kita, gitu.
Iya iya iya. Iya iya iya iya iya. Heeh heeh heeh. <chuckles> Selalu ada ya selalu ada ya, yang minjem-minjem ya? Betul bet Eee, heeh. Iya iya. Iya iya, betul betul. Jadinya emang, kalau misalnya kita bisa, eee, belajar ya, eee, hal yang emang kita pengen kejar pun jadinya lebih, eee, mudah gitu, be lebih mudahnya dalam artian ya
Terus gimana? Mhm mhm. Iya. Hah, bener. Heeh.
kita, eee, tahu lah bidang apa yang emang kita akan geluti gitu terus, kita jadi bisa dibilang ahli dalam, ahli banget dalam hal tersebut, karena ya kita tiap hari belajar gitu loh.
Iya. Mhm. Nah itu dia, heeh heeh. Jadi, belajar mau belajar bahasa baru atau belajar tentang, eee, apa, mengelola keuangan atau yang lain pun, apa pun itu mungkin, eh, akan menambah wawasan kita gitu, Mas. Jadi ya, tidak ada kata apa ya, terlambat gitu untuk belajar apalagi, belajar itu nggak hanya lewat sekolah gitu ya Mas ya, memang sih.
Betul betul, heeh.
Mhm mhm, waduh, heeh, <chuckles> seru banget ya Mas ini, mhm mhm.
Betul betul Mbak, heeh, dan emang banyak ini sih heeh heeh, seru banget ya, Mbak. Emang obrolannya, eee, ngobrolin kayak mau di interview ya kalau misalnya ngomongin 5 tahun ke depan gitu.
Iya. Oh iya ya, mau diwawancara ya, Mas, ya? <chuckles> Bener bener dan emang sih banyak banyak yang bisa kita bicarain kalau yang seperti ini sih Mas, makanya <chuckles> oke sampai jumpa lagi iya, mari mari.
Mau di wawancara. Iya, ya thank you banget ya Mbak, obrolannya. Yo sampai ketemu lagi, selamat sore.